Okay. Quindi tu d suddividi: entrate e uscite.
Per ogni Sì, esatto.
Tra gli entrate, ci sono, non lo so, uhm, se c'è un ehm, uno stipendio, ehm, lavoretti che si fanno, ehm, genitori, nonne, regali vari.
Esatto tutto.
Tutto quanto, e le uscite sono molte di più immagino. <chuckles> E lì ci sono milioni di categorie e sottocategorie.
<chuckles> Esatto. Sì, sì tra le uscite, tra di tutto. Mh, sì, mhmm, esatto. <chuckles> E tu invece come gestisci il tuo budget?
Allora, io non sono così precisa come sei tu, diciamo che <chuckles> diciamo che non tengo sotto controllo. <chuckles> Non pie ehm ah, no dai, ehm, stavo, scherzando. Ehm <clicks tongue> eff mhmm, più che più che mhmm, non faccio una vera pianificazione, però a fine mese, ehm, faccio una rendicontazione, un rendiconto, credo che si dica. Ehm, anche perché, le spese, ehm, tra, ehm, <smacks lips> allora, ehm, la casa, tutto quello che concerne la casa, quindi: le bollette, tasse, ehm, poi ci sono le spese quotidiane, ehm, <exhales> cibo
<chuckles> Okay. <chuckles> Ah, okay. Mh-mh. Mh-mh.
ehm, i te ehm, i trasporti, mhmm
Sì, sono tantissime. <chuckles>
Sono tantissime, poi assicurazioni, e poi e poi il tempo libero, tutto quello che ci piace fare.
Ah-ah.

È verissima questa cosa che stai dicendo, però vabbè, mhmm, tu sei giovane, secondo me devi sempre, mhmm, pensare in modo positivo, ehm, quindi, mhmm, devi essere sicura che troverai il modo per superare queste avversità, ehm, e realizzare i tuoi sogni. Ehm, io invece devo tenere sotto controllo gli imprevisti. <chuckles>
<chuckles> Oka <chuckles>
Ehm, tipo multe. <chuckles>
Okay. <chuckles>
Ehm, <tsk> mhmm, sì, in generale ehm, anche l'aumento del costo della vita purtroppo, eh, devo devo dire che
Mh, <tsk> le bollette che impazziscono.